Kak, di era sosial media sekarang nih ya, kan semua orang yang namanya sosial media udah amat sangat luas sekali. Nah, dalam sosial media itu kan pasti ada yang namanya konten kreator atau enggak influencer tuh. Nah, menurut kamu nih, ada enggak sih influencer atau konten-kontennya mereka itu yang bisa dianggap asli atau palsu? Menurut kamu ada enggak, Kak?
Iya. Mhm. Heeh. Iya. Mhm. Ada dong ada. Pastinya kita kan dalam bersosial media ini kan harus bijak juga kita ngelihat konten. Jadi kita tuh setiap ngelihat konten tuh nggak bisa langsung nilai, "Oh, ini asli," atau, "Ini ini itu palsu," gitu kan. Jadi perlu pengecekan lebih dalam gitu. Biasanya sih kalo konten-konten yang kayak istilahnya tuh kayak too good to be true kayak nggak masuk akal loh kayak, wah, aneh, gitu kan bukan aneh juga sih lebih kayak misalnya gini nih contoh kan, "Wah, ada konten kreator yang bilang, eee, Christiano Ronaldo bakal kembali lagi ke Real Madrid," gitu kan. Nah, itu kan kayak gimana ya tiba-tiba, nggak masuk akal gitu kan kok tiba-tiba dia mau pindah balik lagi ke Real Madrid gitu. Nah, konten-konten seperti itu kan kita bisa nilai gitu. Nah, ini tuh, "Oh, gak masuk akal," berarti kayaknya ini palsu kan cuman untuk, e mendorong views aja gitu.
Iyap. Mhm. Oke. Nah, tapi yang aku bingung juga kenapa konten-konten yang seperti itu, itu penontonnya banyak? Heran kan?
Mhm. Emang. <chuckles> Jadi gini sih sebenarnya karena kan konten-konten yang seperti ini tuh kan mengundang view gitu kan, istilahnya kan kayak kontroversi gitu kan. Jadi itu tuh istilahnya memancing gitu kan wah kita penasaran, "Oh, benar nggak sih?" Misalnya kayak yang aku bilang tadi "Ronaldo kembali ke Real Madrid." Itu kan bikin penasaran gitu kan judulnya, "Wah, masa sih?" Gitu kan, ujung-ujungnya kan orang yang ngelihat, eee, thumbnail-nya doang gitu kan. Nah, terus bakal ngeklik videonya kan dan bakal nonton gitu, eee, masalah asli atau palsunya kan mungkin dipikirin di akhir video gitu kan yang penting kan konten kreator ini kan tujuannya kan cuman untuk mendapatkan view dan engagement aja gitu.
Iya. Mmm. Iya, keuntungan untuk si konten kreatornya sendiri ya. Tapi kalau sedangkan, kalau yang konten yang asli itu yang ciri-cirinya kayak gimana tuh, Kak?
Iya, bener banget. Mhm. Konten yang asli itu biasanya memang terdengar natural gitu kayak nggak dibuat-buat gitu kan dan biasanya klaimnya itu bisa dibuktikan gitu. Misalnya kayak konten-konten yang sifatnya untuk kesehatan gitu kan. Nah, orang tuh kan biasanya agak agak takut gitu kan kalau mau, eee, ngebe bikin-bikin gitu kan kayak buat-buatan aja gitu se konten kesehatan. Soalnya itu kan kontennya yang bisa kayak di dicari gitu di internet gitu, "Oh, benar nggak sih misalnya ini dicampur ini bakal menghasilkan ini?" Gitu kan. Nah, seperti itu sih sebenarnya.
Oke. Mmm. Eee, dan biasanya Kakak nemuin konten yang palsu atau yang asli ini, itu biasanya Kakak lihat di mana nih?
Mhm. Oh, kalau soal itu ya, kalo maksudnya nyari konten yang asli itu di mana apa untuk memverifikasinya gitu?
<smacks lips> Itu Kakak, eee, sebenarnya ketemu konten begituan tuh nyari, atau secara nggak langsung sih, Kak, dapatnya?
Aha. Eee, konten gitu sih biasanya dica eee, kadang-kadang dapet kadang-kadang dicari sih ya. Jadi yang nggak tentu gitu. Tapi kadang-kadang memang banyak juga sih konten-konten yang bisa dibilang kayak ya kurang bisa dipercaya gitu. Karena kan di zaman internet sekarang ini kan semua orang bisa bikin video, semua orang bisa upload video di eee, platform mana pun gitu kan. Jadi, kebenaran itu kan sesuatu yang di zaman sekarang agak sulit diverifikasi gitu. Belum lagi ade adanya AI itu kecerdasan buatan gitu kan dan bahkan iya, video-video yang kita lihat di internet jaman sekarang pun mungkin hampir setengahnya itu kan buatan AI gitu kan. Kayak, eee, kucing lompat dari gedung misalnya gitu kok terus tiba-tiba masih hidup gitu kan. Nah, itu kan ya, kadang-kadang kelihatan asli gitu kan karena memang AI zaman sekarang kan agak susah dibedain gitu kan padahal kadang-kadang AI itu tuh kan kerjaan AI juga gitu bikin video-video gitu. Nah, ini sih yang bikin sulit di zaman sekarang sebenarnya.
Enggak sengaja gitu? Mhm. Bisa jadi. Bener sih. Berarti Kakak selama ini itu ngelihat hal-hal atau konten yang kayak gitu tuh dari semua platform sosial media dong kalau kayak gitu? Hampir semuanya?
Ya hampir semuanya sih yang kayak gitu tuh memang <chuckles> jadi ya agak susah sih ya.
Mmm, kalau misalkan nih Kakak ketemu konten yang ada endorse-nya gitulah ya, itu menurut Kakak bisa dipastiin nggak itu jujur atau bohongnya?
Heeh. Kalau endorse, ya. Sebenarnya, endorse itu, nggak ada masalah ya, selagi yang di-endorse itu jujur, gitu. Jadi
Iya.
kita bolehlah, sebagai content creator, kita dibayar, gitu kan, untuk, eee, mempromosikan produk tertentu, ya kan. Cuman, kita sebagai content creator juga harus jadi content creator yang kredibel, gitu. Jadi, okelah dibayar, tapi kita tetap jujur, gitu, dengan produk itu y yang kita omongin tuh tetap benar, gitu. Jadi, jangan mengada-ada yang sebenarnya nggak ada, gitu kan. Jadi, sebenarnya, sah-sah aja sih, sebenarnya. Yang penting, jujur. Tetap jujur dari revieu-nya, gitu.
Oke. Mhm. Dan dan sekarang kan lagi marak-maraknya yang namanya itu, afiliator, ya kan, Kak? Nah, mereka itu kan, suka banget, kayak ngereviu barang, karena mereka tuh untuk mencari keuntungan dari hasil si afiliator itu. Nah, menurut Kakak, itu, konten-konten yang seperti itu, apakah bisa berguna untuk Kakak ataupun orang-orang sekitarnya, gitu, Kak?
Ya, heeh, ya, afiliator heeh? Mhm. Iya. Mhm. Iya, <sucks teeth> eee, sebenarnya, bisa-bisa aja sih, ya. Karena balik lagi, yang penting yang di barang yang direviu itu jujur, gitu kan. Jadi, kita bicarain kualitasnya, gitu kan. Misalnya, kayak, eee, ngereviu HP tertentu, lah, gitu kan, ibaratnya gitu, afiliator ini. Nah
Mmm. Oke.
yang penting apa yang ada di HP itu, ya, jujur dikasih tahu, gitu kan. Misal kalau dia, eee, kadang nge-lag, ya kasih tahu. Kadang nge-lag, gitu kan. Nah, kalau memang dia ngebut, ya kasih tahu dia ngebut, gitu. Kalau kameranya bagus, ya kasih tahu, bagus, gitu a Jadi esensinya, afiliator atau endorse, ini kan mempromosikan barang, gitu kan. Seperti itulah. Jadi
Mhm mhm.
yang penting, tugas dia kan, cuman promosi, gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya melebih-lebihkan, gitu. Jadi, tugas dia tuh, cuman untuk, membuat barang itu tuh terdengar, gitu, di khalayak ramai.
Mmm, kawa eh, kalau kalau menurut, Kakak, nih, tentang Kakak, termasuk tipikal orang yang impulsif nggak, ketika ngelihat, eee, sebuah konten yang endorse kayak gitu? Misalkan, Kakak, jadi pengen belilah, atau, Kakak, merasa hal yang biasa aja, itu, nggak nggak terlalu ingin beli?
Mhm. Mhm. Heeh, <chuckles> dulu sih ya dulu tuh, mungkin mungkin beberapa tahun ke belakang, aku tuh, ya, bisa dibilang impulsif juga sih, ngelihat kayak, "oh, barang-barang yang di-post di TikTok atau di Instagram," gitu kan. Kelihatannya, "wah, kok kayak, ini barang tuh keren juga, ya." Kayak, mmm, kompor portabel, gitu kan. Nah, nah, itu tuh, kan, dulu aku tuh, baru ngelihat, langsung beli, gitu kan. Nah it aku tuh kayak, nggak hati-hati, gitu. Jadi aku ngelihat, "Wah, keren ya, e dari gambarnya bagus, dari videonya oke, nih," kan. Eh, tahu-tahu pas dibeli, eee, cuman bert cuman, eee, bagusnya cuman 2 minggu, gitu kan. Tak tau-tau, Kayak kebakar isi dalamnya gitu, kayak ha gosong, terus nggak bisa kepake lagi. Belum lagi, setelah dicek, eee, penggunaan listriknya tuh gila-gilaan juga, gitu. Jadi, walaupun barangnya tuh murah, gitu kan, kelihatannya, eee, sangat berguna, tapi, kadang-kadang yang kita beli itu, dari harga murah itu, ada bayaran lain yang harus, eee, kita bayar, gitu kan. Ada harga, gitu, di balik itu. Jadi, okelah, harganya mungkin, eee, di bawah Rp.100.000 gitu. Tapi pas dipake, lonjakan listriknya gila-gilaan. Nah, jadi sebenarnya, sama aja, gitu kan? <chuckles>
Iya. Oke. Mhm. Mmm, dan, Kakak, emang nggak nggak se nggak pernah ngelihat reviunya, kah, sebelum beli barang-barang impulsif yang kayak gitu, Kak?
Nah, ini sih, yang jadi masalah, gitu. Reviu-reviu itu kadang-kadang, agak, gimana ya. <chuckles> Kurang kurang cerdas, gitu, dalam mereviu barang. B kadang palsu, tapi yang aku lihat tuh banyaknya gini. Misalnya gini, eee, b barang baru diterima, ya kan, "Oh, packaging-nya bagus," gitu kan, belum dicoba, bit langsung dikasih bintang 5, gitu kan. Nah, itu kan, agak-agak gimana, ya. Agak lucu, gitu. Aku sering ngelihat banget, tuh kan, kayak di platform kayak di Shopee, Tokopedia, gitu kan. Nah, itu dia tuh, bar baru nerima barangnya, kan. Belum dibuka, belum di-unboxing segala macem, gitu kan, tapi karena dari packaging-nya itu oke, gitu kan, terus dia kasih bintang 5. "Oh, barang a barang a sampai dengan aman," gitu. Langsung dikasih bintang 5, gitu. Harusnya kan, kalau ngereviu barang itu, harusnya nunggu kita pakai barangnya tersebut, mungkin berapa hari, gitu kan. Kalau oke-oke aja, baru kita kasih bintang 5, gitu. Bukan baru nyam barangnya nyampe udah kayak udah kita kasih. Nah, ini sih, yang jadi masalah, gitu.
Jadi, reviu juga ada yang palsu, gitu ya? Oke. Mhm. Oh, gitu. Jadi, kadang reviu produk dari konsumen pun, konsumen pun kadang, ini ya, te eee, belum belum ngelihat barangnya secara utuh, tapi mereka udah berani ngasih bintang 5 gitu?
Mhm. Nah ini sih iya. <laughs>
Oh, iya iya, menarik menarik. Tapi nih, Kak, eee, kalau, Kakak, b kan, Kakak, punya pengalaman beli barang yang, kayak tadi kan, yang, bisa dibilang zonk itu, kan. Dan, Kakak, pernah nggak, punya pengalaman beli barang, yang hasilnya itu sesuai, dengan apa yang dikatakan oleh influencer yang di konten dia bikin, pernah nggak?
Mhm. Iya. Mhm. Pernah pernah pernah. Kayak, eee, aku tuh, pernah beli, tau bidet, nggak? Jadi kayak, alat ya maaf sih, untuk cebok, gitu kan. Jadi, dia tuh, s sistemnya cuman kita, eee, sambungkan ke keran, gitu kan, istilahnya tap lah, kalau dalam bahasa Inggris itu, kita sambungkan ke situ, terus kita kayak pencet tombolnya itu kan, nanti air kencang bakal keluar, gitu. Jadi, mirip-mirip keran lah, gitu kan. Tapi, ada pipa panjang yang yang bisa kita pegang, gitu kan, untuk, eee, kita cebok, gitu. Nah, untuk kita membersihkan diri. Nah, ini tuh kan lebih praktis, gitu, sebenarnya. Nah, aku lihat juga, "Wah, ini oke sih, barangnya," gitu kan. Tap terus, pas kubeli juga, harganya, ya di bawah Rp.100.000 gitu. Pas dipakai, sampai sekarang masih oke-oke aja, gitu kan. Dan, ya emang nggak seluruhnya, gitu kan, barang-barang yang kita lihat dipromosikan atau di-endorse itu jelek, gitu. Tapi cuman kita harus lebih selektif aja, gitu, sebenarnya.
Hmm. Oke. Iya. Mhm. Iya sih, tergantung ke kitanya lagi dong kalau kayak gitu ya Kak, ya.
Mmm. Iya, bener banget.
Mmm, dan kalau misalkan nih aku mau nanya, tentang konten yang tadi kan kita Kakak, ngebahas dari AI kan, nah, cara kita ngebedain, eee, konten yang dari AI atau bukan itu gimana sih Kak? Soalnya kadang-kadang nih banyak yang ditemuin, itu bahkan sulit untuk ngebedain mana AI, mana bukan karena itu udah kayak, mungkin sembilan puluh per sembilan puluh persen hampir seperti, orang asli yang bikin gitu loh.
Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ini sih. Nah, kita kan hidup di jaman yang, eee, istilahnya tuh banyak tipu daya gitu kan AI ini. Nah, emang ya di jaman sekarang tuh walaupun AI itu, udah mendekat kenyataan gitu kan, tapi masih belum sempurna gitu. Jadi, masih ada celah-celah dikit gitu kan, menunjukkan di mana adanya, eee, kayak, ketidaksempurnaan, gitu. Misalnya kayak gini, kalau kita mau lihat manusia gitu kan, kadang-kadang jarinya tuh bisa jadi 6 gitu kan, harusnya kan 5 kan gitu kan, nah itu kadang bisa jadi 6 tuh. Belum lagi, eee, kadang kita ngeliat di pas karakter di AI itu bergerak gitu kan, kayak orang ibaratnya gitu dalam video tersebut nampil bergerak. Nah, kita tuh bisa ngeliat kayak ada, mmm, istilahnya tuh kayak, partikel-partikel gitu. Jadi, pas, "Wah ini kok kayak enggak natural," gitu kan, walaupun memang kita tuh harus jeli gitu ngeliatnya gitu kan, pas transisi video-nya tuh kita bisa lihat kadang-kadang, masih bisa dibedain sebenarnya tuh mana yang AI, mana yang asli gitu yang penting kita tuh jeli. Tapi, mungkin dalam berapa tahun ke depan, AI dan eee, video asli itu mungkin ham nyaris atau mungkin, impossible atau tidak mungkin gitu, untuk dibedain dan ini tuh sebenarnya, ngeri sih ya.
Iya. Oke. Iya. Oke. Berarti kalau kaya gitu, eee, kerjaan dari influencer, bisa digantikan seutuhnya dong Kak, oleh AI?
Eee, sebenarnya secara teknis bisa sih ya, cuman, menurut aku pribadi ya, menurut pandangan aku, emosi manusia itu enggak bakal bisa digantikan oleh mesin atau AI atau robot lah gitu. Jadi, menurut aku emang jaman sekarang udah ada sih yang namanya, eee, AI influencer itu udah ada sebenarnya kan cuman
Iya sih. Iya, betul.
Masih enggak kelihatan gitu kayak sisi manusianya gitu kayak ya keren banget lah, kayak bikinan mesin gitu, robot gitu, kan. Nah, menurut aku bakal susah sih itu menggantikan emosi manusia gitu, karena emosi manusia ini kan sifatnya kompleks gitu, untuk bisa menggambarkan hal-hal yang enggak bisa kita tulis, enggak bisa kita gambar gitu kan, enggak bisa kita, eee, tampilkan di video gitu. Jadi
Mmm.
Bakal susah sih walaupun tetap ada gitu. Mungkin, orang-orang yang bisa dibilang gaptek atau mungkin udah kayak, eee, ya lansia lah gitu kan kurang kurang update gitu, kurang paham lah soal teknologi itu mungkin bisa jadi, eee, korbannya gitu kan, termakan oleh video-video atau AI influencer ini. Tapi untuk orang-orang yang, eee, tumbuh besar di era teknologi teknologi aku rasa bakal susah sih.
Iya. Iya sih setuju sih, eee, tapi Kak, kalau kita ngomongin soal influencer dan product barang endorse-nya nih ya, Kakak, ada enggak sih 1 influencer dengan barang endorse-nya yang menurut Kakak, ini, menurut kontennya ini amat sangat jujur dan Kakak, ikutin dan Kakak, beli barangnya gitu loh. Ada enggak kira-kira, konten dan influencer-nya itu yang kayak yang jujur itu?
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ad Ada ada. Tahu enggak, eee, GadgetIn gitu? David GadgetIn enggak. YouTube, ya kan, nah, itu kan bisa dibilang mungkin channel, eee, yang berkategorikan teknologi yang paling besar mungkin di Indonesia, gitu kan. Nah, aku tuh sukanya dari dia tuh dia tuh dari tahun dua ripat dua ripat dua ribu empat belas mungkin kali ya pertama kali dia muncul di YouTube itu, da selalu sampai sekarang dia tuh konsisten gitu soal enggak melebih-lebihkan barang gitu kan, eee, review jujur apa adanya, gitu kan. Dia jujur di kadang dia di-endorse kan untuk untuk, eee, mempromosikan suatu HP itu, karena dia kan, eee, lebih sering review HP gitu kan di konten dia itu. Nah, itu jujur gitu kadang-kadang dia sering, eee, di-endorse juga tapi, dia tuh di-endorse sifatnya cuman untuk mempromosikan "oh barang itu ada," gitu kan, "ayo beli," gitu. Cuman, saat dia me-review barangnya gitu kan, kalau kalau HP-nya enggak memuaskan menurut dia dia kasih tahu gitu mungkin oh "pelan" ini kan, oh mungkin ini tuh "enggak sesuai ekspektasi," gitu dia jujur gitu. Jadi, enggak pernah kayak melebih-lebihkan suatu barang gitu kan memang ada-ada yang sebenarnya tidak ada gitu. Jadi, dia tuh selalu kasih tahu di akhir video juga, "Like video ini kalau suka dislike kalau enggak suka," jadi semuanya tuh dilempar ke penonton gitu kan, dia cuma ngasih tau opini dia jelek jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Jadi, semua kembali ke penonton. Itu sih bagusnya diri dia, terus aku ya.
Oke, tau. Oke. Mmm. Oke. Mmm, gitu. Oke sih Kak, paham aku seru banget sih Kak, ceritanya. BTW makasih ya Kak, udah sharing-sharing ceritanya tentang topik ini. Itu seru banget sih Kak.
Iya. Iya sama-sama. Sampai jumpa ya!
Sampai jumpa lagi Kak!